Como você define um dia de descanso perfeito em casa?
Ai, de descanso é tão bom, né. Final de semana, que você não tem nada pra fazer. Olha, eh, na verdade, não é bem um descanso, né. Mas, eh, por exemplo, quando eu tenho um descanso, eu gosto de arrumar a casa. Não é um descanso, né, mas eu gosto. Eu acho que passar o final de semana e a semana com a casa limpa é muito bom, porque se eu não fizer isso quando eu tô de folga, eu fico me martiliz martirizando depois, sabe. Eu fico: "Por que que eu não fiz isso quando eu estava de folga? Eu devia ter feito e agora tá aí, ó". <laughs> Eu não fico bem durante a semana. Entendeu? E e eu gosto de fazer eu sou mulher, né, eu gosto de fazer meu skincare, pra cuidar do cabelo. <laughs>
Sim. É. <chuckles> É. É. Aham. Hum, é, descanso. <laughs> Entendi. Ei Aham. Hã. Sim. Aham. <laughs> <laughs> Tem um tempo livre. Aham. Entendi. <chuckles> Aham. Hum, bom. Aham. Tem que se tratar, né. Tem que se tratar bem. <laughs> Então mas é primeiro a casa, e depois o o e depois você, ou você pr primeiro faz você e depois a casa?
Eu não me deito, não é dia de descanso. É, fazendo unha. Ah, primeiro eu faço a casa, né. Porque depois eu vou cuidar de mim, porque aí eu vou fazer unha. É. Aí no não pode estragar. <laughs>
Primeiro a casa, né. Aham. Claro, <laughs> verdade!
É, eu acho que isso isso me descansa também, porque é uma coisa além da sua rotina diária, né, você cuidar da casa, você deixar a casa cheirosa e tal, confortável. E depois você cuidar de você mesma, né, se autocuidar ali. Aí depois, sim, vem o descanso. Aí, geralmente, eu faço isso, assim, sábado ah, e tem o tal da lavar roupa, né, <laughs> do laundry. Oh, Deus! Tem todas essas tarefas que eu faço, assim, no meu dia de de de folga. Geralmente, eu faço tudo isso que eu tenho que fazer no sábado, e aí já no domingo, assim, eu já descanso. Né, às eh assim, sábado ah, tem que fazer supermercado também, né.
Sim. Sim. Sim. Hã. Tá. <laughs> Tá. Aham. Sim. Sim, também tem o supermercado pra ir, que também toma um tempo, né? <chuckles>
Todas essas coisas. Sim, é. Mas eu você sabe que eu gosto?
E vo

Não, é é Netflix mas elas são séries românticas.
Não? Tá. Ah, assim é melhor. <laughs> Porque eu sei, hã, as crianças, os adolescentes eles gostam do Squid Game eu acho muito violento. <chuckles> Mas eu tá.
São várias, é. Não, não, não, não. Eu gosto de série bem tranquila, sabe? Romântica, eh, que não tem violência, pra descansar mesmo, sabe?
Aham. Uhum. Aham. Claro é, de de de corrida já basta vida, né? <chuckles> Sim.
Porque se você pegar algo É, se você pegar algo violento e tal, eh, eu acho que não descansa, não é eu não gosto, sabe, de violência nem terror.
Sim, sim é muito melhor.
Eu gosto de ficção científica, quando tem uma série de ficção científica, assim, eu gosto, e e série coreana, porque é série de amor, demora muito, né, muito tempo assim, aí às vezes a gente cochila, aí a série vai passando quando você vê já tá no episódio lá da frente, aí você volta tudo de novo. <laughs>
Aham. Tá. É. Hum. te perguntar Eu ia te perguntar sobre isso, você faz tira uma soneca também no final de semana, consegue tirar dar aquela dormidinha, assim, depois do almoço?
Sim, eu tiro. É, tiro, tiro sim, consigo dormir e tal, né, aí quando eu já assisti bastante série, ai eu vou andar um pouco também, né, porque tem isso, né, senão você fica só trancado dentro de casa, né?
Ah que ótimo. Aham. Sim. E. Sim. E essa
Então às vezes eu eu vou passear também, eu vou ao cinema, eu vou
É.
passear um pouco, passear em parques, né, e tal, não fico só em casa também não, sabe?
Aham. Sim, tem que tem que queimar essa batatinha. <giggles>
É, tem que queimar, né, o sorvete, imagina sorvete tem tanta caloria.
<laughs> Sim e você normalmente consegue, assim, fugir das demandas da sua família, ou eles ficam pedindo para você fazer as coisas final de semana nesse momento de descanso, que que como é que você administra as os pedidos dos familiares?

É, eu também, eu gosto de ir, porque, hã, vê pessoas, eh, sai na rua, né. <laughs>
Ah. Sim, é, dá uma uma distraída.
Mas assim É, até compra alguma coisa que você gosta pra comer, né, e tal, eh, mas
Sim. E e você ah. Você já comprou, assim, alguma coisa pra chegar em casa e, por exemplo, fazer uma maratona de séries ou um filme e aí ficar em casa ainda relaxando nesse nesse seu ritual de descanso?
Ah, é. É, aí eu compro uma Aham, eu compro uma coisa gostosa pra eu comer, entendeu? Eu compro uma coisa gostosa e, aí, vou descansar. Hã?
Aham. Aham. Tipo o quê? Que que é uma comida assim hã? Aham. E o que que é uma comida, assim, pra beliscar na frente da televisão, na hora que você tá descansando?
Ah, eu gosto daquelas batata chips sabe, aquelas batata que vem na naquela latinha. <laughs>
Aham. Ah, cara, Pringles!
É, eu gosto dela, mas eu não como muito assim, porque eu sei que tem muito sal, né?
Aham. Muita gordura também.
E É. Pão de queijo, de vez em quando, eu como. É. Alguns biscoitos, mas eu amo uma coisa: sorvete.
É. Hum, pão de queijo. <chuckles> Aham. Sorvete. <chuckles> E e no dia de descanso tem sorvete com pão de queijo?
Sorvete. Nossa, com certeza, dependendo da hora assim, eu nem janto eu já como pão de queijo <chuckles> com meu com meu leitinho
Aquela comidin repicada. Sim. Aham. Aham.
e aí eu já fico ali, entendeu? E aí, vai pra série, né. Eu gosto de série coreana. Eu tô agora na fase da série coreana.
Aham. Hã? Tipo a como é que é o nome? A a a que o Squid Game?
Aham, tem várias. Hã?

E o e aí eles vêem que o a a aquilo lá está lá no carrinho de compras e às vezes, você ganha desconto, né. <laughs> E eu fico esperan
Ah, e ele abaixa o preço para você comprar, né. É.
É, abaixa o preço. Então eu estava esperando, espe aí de manhã eu olhei, eh, o o a o app, né, a olhei o app pra ver o meu carrinho e aí, fiquei. E você sabe que passou quase 40 minutos.
Aham. Uhum. Aham. Aham. Ah eu ma mas eu sei como é. <chuckles> Você quer procurar uma coisinha, assim, como um sapato você você fica horas.
A gente vê A gente é. Aí apareceu outra coisa e aparece outra, você vai olhando, você vai <laughs>
É. É, e aí você não sei você, mas eu fico com aquela sensação de: "Ai, será que peguei o melhor o melhor dia ou me a melhor promoção ou o modelo mais bonito?" Mesmo depois que você clica no botão comprar, você fica com aquela pulga atrás da orelha.
É. É. Pois é, não, depois que eu que eu que eu comprei eu não olho mais não. Eu tiro tudo no meu carrinho. Porque, senão, você fica com aquela co sensação, assim: "Será? Será, né", é assim que você falou. Mas é porque por exemplo, você joga uma bota
Aham. <laughs> Faz sentido. Sim.
aí aparece um casaco, aí você vai no casaco: "Será, olha esse aqui é lindo, olha esse". <laughs> Aí você vai.
Aham. É. <laughs> E combina com a bota. <laughs> É. <chuckles> E quando você vê, você não está vendo as meias e <chuckles> outra blusa. <chuckles>
Ih, é. Aí tem a: "Nossa, o cachecol. Olha pra você ver a gorro". <laughs> "Isso combina com isso, se eu comprar isso dá um look legal". <laughs>
Hã. <chuckles> Eu sei como é. É. <laughs> Quando você vê tem 3 itens no seu carrinho...
É. Quando você vê não é 1 mais, já são 2 ou 3, né. E aí você fica na dúvida: "Será que eu compro, será que eu não compro, o que que eu tenho aqui?" Você sabe que, às vezes, eu vou até lá no lá no meu guarda roupa e fico pra eu mesmo, eh eh, como se diz, assim, é me forçar a ver que eu não preciso daquilo. <chuckles> Eu falo: "Olha aí, olha aí, tá vendo? Você tem isso, isso, isso e isso, pra que que você está cui querendo comprar aquilo?" <chuckles>
você está com Aham. Hum. Aham. Sei, eu já fiz isso também. <laughs> Sei. Sim. É, porque às vezes, a gente entra no hábito de consumo e a gente até esquece das peças que a gente tem. Aí você vai lá e fala: "Ah não, já tenho um parecido". <chuckles>
Não é? Tinha. É, o seu dedinho parece que tem uma mente própria. <laughs>
Sim. E e já aconteceu Hã? Voc como? Desculpa.
É tão fácil, né.